Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es dir?
Hallo, es geht mir g allerbestens. Und wie geht es dir?
Ja, danke. Mir geht's auch gut. Sonntag und <chuckles> Ja, genau, genau. Das das ist nicht schlecht. Sag mal, ich wollte dich mal fragen, ob du gerne lustige Filme anguckst und welcher Film dich zuletzt richtig zum Lachen gebracht hat?
Immer gut, ne? Sehe ich auch so. Liebe ich. Also zuletzt, ähm, könnte ich dir jetzt nicht so sagen, ähm, aber ein Film fällt mir da besch sonders ein, der mich immer wieder zum Lachen bringt. Und zwar mag ich gerne französische Komödien. Wa
Mhm. Oh, die guckst du dir auf Französisch an oder die deutsche Übersetzung?
Ne, ich mag keine Übersetzung und deutsche schon gar nicht. Die finde ich eigentlich immer 'n bisschen übel. Aber ich gucke sie mir mit englischen Untertiteln an. Das hilft mir dann auch mein Französisch 'n bisschen, im l aufm Laufenden zu halten. Also ich finde die französischen Komödien gut, weil es geht eigentlich immer darum, dass halt einer der Underdog ist. Also halt so 'n normaler Mensch und, äh
Okay. <chuckles> Okay. Ja, klar. Mhm.
Und der in irgendwelche Verwicklungen mit der Obrigkeit kommt und dann am Ende ist er der Held. Und da gibt's dann diesen einen Film, der heißt, äh,
<chuckles> Ja.
Und den haben sie auch auf amerikanisch gemacht, aber die das amerikanische, äh, Remake ist echt total übelster Sorte und der französische ist lustig. Ich kann dir das gleich mal erzählen, aber erzähle du mir mal, was magst du denn so gerne?
Okay. Ah. Ja, das ist oft so, dass das 'n Mhm. Ja, also, ähm, wo du das jetzt sagst mit den französischen Filmen, mir fällt jetzt gerade kein Titel ein, aber ich fand zum Beispiel früher diese Filme mit dem Louis de Funès immer so lustig, als Kind. Ja, ja, ne? Klasse. Ja, das war gut. Und, ähm, ja, also von von deutschen Filmen konnte ich lachen, äh, über diese „Fack ju Göhte“.
Mhm. Ah, den liebe ich. Ja, ja, ne? Ja. Oh, den muss ich mir dann angucken. <chuckles>
Äh. <laughs> Ja, also, ich ich fand's witzig, ähm, ähm, ja, gibt's ja mehrere Folgen von. Das ist einfach so flapsig, also so und und vor allen Dingen so die Jugendsprache noch 'n Tacken übertrieben.
Ja, ja.
Ja. Also, das fand ich von Deutschen ganz gut.
Du, Deutsche haben in den letzten Jahren sehr gute Komödien gemacht. Wenn ich jetzt mir mir jetzt der Titel einfallen würde, das war so 'ne Serie. Und ich fand das auch toll, weil das war die 1. Serie oder der 1. Film überhaupt, der in genau der Gegend gespielt hat, wo ich aufgewachsen bin. Also Schwarzwald, Zürich, so Baden-Württemberg und also es ging so immer so hin und her. Ah ja, „Der Scheich.“ Ich fand den so Hast du den gesehen?
Hm. Aha, okay. Okay. <chuckles> Ne, ne, aber ja.
Das musst du dir angucken. Das ist sowas von lustig, und zwar halt so 'n Hochstapler, auch so 'n Verlierertyp, ne?
Okay. Mhm. Mhm.
Ähm, der irgendwie ist aber 'n ganz netter, ist 'n total lieber Mensch, aber weil er halt irgendwie na ja, ist halt 'n bisschen anders gestrickt kommt er halt in so 'n bitte?
Ja. Bisschen tollpatschig, oder? Ist er so 'n bisschen tollpatschig, oder?
Äh, ja, so kann man sagen, aber es ist jetzt nicht so um Tollpatschigkeit, sondern, ja, durch seinen Charakter und sein, j ja also also, da geht's mehr drum kommt er halt, w ähm, unter Druck. Also, er wird jetzt von irgendwelchen Geldeintreibern da hat er sich wohl Geld geliehen oder erschwindelt, und die kommen ihm jetzt hinterher. Jetzt muss er ganz schnell irgendwas tun, um dieses viele Geld zu machen.
Mhm. Ja. Okay. <chuckles> Mhm. Okay. <chuckles> Ja.
Und dann kommt er auf die Idee, sich als Scheich auszugeben. Und da in Zürich mit diesen Banken. Das ist sowas von köstlich.
Oh. Ja, das hört sich interessant an. Und du sagst <giggles>
Das ist sowas von lustig. Du wirst echt Spaß haben. Guck dir das an.
Und du sagst, das ist 'ne Serie, ja?
Ich glaube, das waren so 4 Teile. Also da das hat mich echt zum Lachen gebracht, obwohl das vielleicht jetzt auch von den Kritikern die fanden das nicht so toll. Ich fand das super, eben auch weil's mal im Schwarzwald war, weil's mal in der Schweiz war und
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und dann war es auch so 'n bisschen mit Dialekt gesprochen, oder?
Ähm, hm, manchmal, vielleicht, aber jetzt nicht im das war nicht im Vordergrund. Ich glaube, das war schon eigentlich normal gesprochen. Aber es ging halt so um die Blödheit der Menschen, wenn sie denken, dass jemand Geld hat. Was Sie dann alles für einen tun, was sie für einen Armen nicht tun würden. Also, der das war echt super gemacht.
Ja. Okay, okay. Ja. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Okay, okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm. Ja, jetzt, wo du das sagst, mit Serie, ähm, es gab auch so 'ne kurze Serie im, hm, deutschen Fernsehen mit der Anke Engelke und, ähm, ich weiß nicht, Bastian Pastewka heißt der, glaube ich, auch so 'n deutscher Komödiant. Und, ähm, das nannte sich „Perfekt Verpasst.“ Und, äh, das fand ich auch ziemlich witzig. Mein fand mein Mann fand es ziemlich blöd. Ich habe es dann alleine geschaut. <chuckles> Aber es ging darum um ein Paar, das sich getroffen hat, eigentlich schon in der Jugend. Zufällig, äh, saßen die gemeinsam in der Kirmes auf dem Riesenrad und, äh, in der in der, ähm, ja die die waren da hängen geblieben und haben sich da irgendwie getröstet, aber sie saßen noch nicht mal im gleichen, äh, Wagen.
Ja, war lustig. Aha. Kenne ich beide nicht. Aha. Okay. <chuckles> Okay. Aha. Ja. Aha.
Und, äh, ja, äh, sie haben sich da nicht unterhalten, also nicht weiter unterhalten, keine Kontaktdaten ausgetauscht und sind sich dann später als Erwachsener, also der eine hatte Familie und große Kinder, Teenager und so. Äh, sie sind sich immer wieder über'n Weg gelaufen oder haben sich knapp verpasst. Und ich
Aha. Okay. Das ist aber 'ne französische Geschichte. Den gibt's nämlich auch, äh, F in Frankreich genau dasselbe, glaube ich. Aber erzähl mal weiter.
Ah, okay! Ja, okay. Also zum Schluss, äh, treffen Sie sich dann natürlich trotzdem. Aber ja, das kann schon sein. Vielleicht war die Idee dann übernommen von dem französischen Film und dann einfach von den deutschen Komödianten dann auf Deutsch nachgespielt, also.
Ja. Ja, ist ja auch 'ne super Idee. Ähm, und da fällt mir noch 'n anderer ein. Hast du den Valet gesehen?
Mhm. Mhm. Hm, ne, ich glaube auch nicht, hm.
Ähm, also, der Valet ist auch von demselben Regisseur, der dieses „Dîner de Cons“ gemacht hat. Ich gebe dir mal 'n die beiden, äh, so als Beispiel, wie diese Stories ablaufen. Also dieses, äh, ja, Abendessen für Idioten, wenn man's mal frei übersetzt,
Ja, gerne. Mhm.
ähm, das sind so reiche Intellektuelle, also, so Chirurgen und so Industriemäzene und was nicht noch alles. Und um sich zu amüsieren, ähm, suchen sie sich Idioten. Also, irgendwelche Leute. Und die laden sie dann einmal im Monat oder einmal im Quartal zu einem festlichen, ähm, Abendessen ein.
Ja. <laughs> Okay. Also, wie so 'n Hofnarr, ja?
I Genau, aber der weiß es ja nicht. Der denkt, er wird da jetzt geehrt und labert und labert und labert.
Okay, mhm. Aha. <laughs> Okay, schön.
Und, äh, ist ja 'ne fiese Geschichte eigentlich, weil, ja, so wie sich dann so reiche Menschen über jemanden, der halt so ganz nor vom ganz normalen Hintergrund kommt äh, wie sie sich über ihn lustig machen. Jetzt hat aber dieser ähm, einer der Hauptdarsteller hat jetzt aufm Zug 'n Idioten kennengelernt und denkt: „Ah, der ist perfekt,“ denn der baut ja aus Streichhölzchen Sachen. Und da ist der mit Leidenschaft dabei. Und der Typ ist auch echt so so 'n kleiner Dicker mit so Locken und, äh, redet ganz schnell. Also, so richtig so 'n Typ, wo man sich denkt: „Oh Gott, ist der blöd, ne?“
Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Okay. Mhm, mhm. Ja, ja, wo man sich amüsieren kann, ja. Mhm.
Und genau, und den lädt er ein und meint schon, „Ah, ich habe den besten Idioten des Jahres gefunden.“ Aber die Geschichte nimmt da 'ne Wende. Der Idiot ist so idiotisch, dass er sein, dies d dieses äh, ich glaube, es war 'n Arzt, der zerstört ihm sein ganzes Leben mit seiner Idiotie.
Ja. Okay. Oh, okay. Okay, also, dann 'n bisschen aus dem Ruder gelaufen, die Planung, ja?
Und das ist echt super. Die Planung voll aus dem Ruder gelaufen. Also, wenn du mal 'ne Chance hast, den anzugucken, der ist echt köstlich.
<chuckles> Okay, ja. Wie heißt der nochmal? „Dinner für Idioten,“ oder wie?
Und der selb J wie er auf Deutsch heißt, weiß ich nicht, im im Französischen heißt der Diner äh „Dîner de Cons.“
Mhm. Ja. Ja. Ah, de Cons, okay. Ja, okay. Alles klar. Ja, muss ich mir mal merken. <chuckles> Ke
C O N, Con. Ja. Aber Dinner für Idioten oder Abendessen für Idi ich nehme wohl an, so würdest du ihn wohl finden. Guck dir aber nicht den amerikanischen an, der ist echt, äh, total für 'n Müll. Und
Ja. Ja. Okay. Ne, okay. <chuckles> Ja, ja. Ja, das ist ja leider mit vielen Filmen so, ne? Ich weiß nicht, kennst du das von, ähm, wie heißt der, Til Schweiger, dieses Honig im Kopf und die deutsche Version? Also, das ist äh, ja, es ist lustig, aber auch traurig. Ähm, es es geht eigentlich um den Opa, der dement wird und die Enkelin, die ihn so auf dem Weg begleitet, die, die Einzige ist, die ihm dabei noch, äh, Nahe steht und ihn noch so als Menschen liebt und akzeptiert und alle anderen distanzieren sich so, als der Opa in den Kühlschrank pinkelt. Weil er nachts verwirrt ist, äh, will die Schwiegertochter ihn loswerden und nur die Enkelin geht dann auf 'ne Reise mit ihm. Und das ist so richtig nett, der die deutsche Version. Und ja, die hat der Til Schweiger dann auch für Amerika, äh, nachgefilmt und, ähm, paar Witze so verändert. Aber es kam überhaupt nicht an, ob obwohl bei beiden gute Schauspieler waren, daran kann's nicht gelegen haben. Es ist einfach, äh, 'n anderer Humor.
Ne. Okay. Och Gott. Ja. Tja. <chuckles> Okay. Ja. Ja. Ja. Ne? Aha. Ne. Es ist 'n anderer Humor, genau, deswegen mag ich eigentlich die europäischen Sachen sehr gerne, aber es gibt ja auch so, ähm, amerikanische Komödianten, wie zum Beispiel George Carlin oder so. Also, von dem könnte ich mich schief lachen. Ne, den gibt's leider nicht mehr, aber der war, also, was ganz Besonderes. Es gibt schon auch hier ganz tollen Humor, ne? Also, in den USA. Aber diese Verfilmungen, das irgendwie das klappt nie so richtig. Das sehe ich genauso.
Mhm. Hm. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja.
Und den anderen, den ich dir noch empfehlen wollte übrigens ist dieser der würde vielleicht noch besser gefallen von dem, was du mir jetzt so erzählt hast, der heißt: „Der Valet.“
Mhm. Okay.
Das ist auch so 'n ganz doofer Typ. Äh, ja, der arbeitet halt als Valet, der parkiert die Leu die Autos für die Reichen da im Restaurant und in ihrem Club und, äh,. Und da ist so'n Politiker
J Ja, mhm. Ja, ja.
Und, äh, der muss jetzt irgend so 'ne Affäre mit so 'ner jungen Schönheit vertuschen.
<chuckles> Okay. <chuckles>
Und sch da wird dann mal ganz schnell dieser Valet da, äh, zwischengeschoben und mit in die Story gebracht, damit man, äh, eben diese Affäre vertuschen kann und dann sagt er sagt er, ne nei also wird dann ge in der Presse gesagt, nein, das ist dem Valet seine Freundin, okay? Und so entwickelt sich diese Geschichte. Also, die ist sowas von lustig, weil eben auch so diese Politiker so auf die Schippe genommen werden auf 'ne ganz tolle Art, die Schauspieler erster Klasse, aber auch nochmal verfilmt worden, schrecklich. Gucken wir als Original an, auch wenn's mit unter äh, mit, ähm, deutscher Übersetzung, ist ja egal. Aber die Schauspieler und das, diese Filme, die sind alle vom gleichen Regisseur und der arbeitet auch, ähm, meist mit denselben Schauspielern zusammen. Einer davon, da kannst du vielleicht dann gucken, dass du den richtigen Film findest. Der heißt Daniel Auteuil. Das schreibt sich A-U-T-E-E-I-L oder sowas in der Richtung, ne?
Okay. Ja, ja. Mhm. Okay. Ja. Ja. Okay. Mhm. Mhm, ja, ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, Okay. Ja, gut, danke. Schaue ich mal.
Die sind die sind echt lustig. Also gerade dieser Valet, der ist sehr leicht, also den kann man sich auch mit allen möglichen Leuten angucken, aber köstlich.
Ja. Mhm, mhm. Okay, ja, schön. Gerne. Sag mal, kennst du eigentlich, ähm, diese Serie, die läuft auf Prime, die nennt sich „LOL“ oder „Last one Laughing?“
Ne, habe ich noch nicht gesehen.
Das ist ja, also das das gibt es auch in in vielen Ländern, also da gibt's LOL Germany oder LOL, ähm, Frankreich, Holland, Spanien. Und da kommen, äh, so Komödianten hauptsächlich zusammen. Manchmal kommen auch andere Prominente dazu. Und, ähm, die sind eingesperrt für 6 Stunden in in einem Raum und natürlich Kameras darauf. Und es geht darum, man muss sich gegenseitig zum Lachen bringen. Und ma also man darf nicht lachen und wer wer zweimal gelacht hat, der fliegt raus. A also die werden beobachtet, ne, und dann, äh, er er ertönt 'n Ton, wenn einer gelacht hat, und dann wird auf'm dann Film gezeigt, wer gelacht hat. Und da sind halt auch viele Prominente dabei, äh, also auch wieder die Anke Engelke oder die Schweizerin, die Hazel Brugger oder halt, ähm, ja, manchmal auch Prominente, zum Beispiel die Kaulitz-Zwillinge da von Tokio Hotel oder so. Aber das ist so blöd und die versuchen so verzweifelt, sich zum Lachen zu bringen und, äh, man weiß ja, man sie dürfen nicht, ne? Und aber ich muss auch immer lachen. Also, das is ist schwer, wenn man nicht lachen darf.
Echt? Ach Gott. <chuckles> Aha. Ach. Ja. Okay. Aha. Äh, das macht ja gerade, äh, dass man lachen muss, wenn man nicht lachen darf. Das macht's unheimlich schwierig. Das muss ich mir mal angucken, wusste ich gar nicht. Und ich finde es auch toll, dass dann so viele verschiedene Länder da das auch haben.
Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja, ja, genau, genau. Ja.
Ja toll. Super. Danke für die guten Tipps. Ich schreibe mir die jetzt gleich mal auf, du, ne? <chuckles>
Ja, ich ich danke dir auch für unsere Unterhaltung, war auf jeden Fall lustig, und <chuckles> vielleicht können wir noch später lachen, ja. <chuckles>
Ja, ne? Genau, das wäre nett, ne? Mach's gut, tschüss.
<laughs> Okay, ja, du auch. Tschüss.